Ouais c'est ça, ouais, il y a des gens qui sont passés classe 9, du coup ça a moins plu aux personnes qui sont passées classe 8, enfin. Vraiment, en fait, heu, chaque métier a une classe de base et heu, enfin, j'ai j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais» <gasps> enfin, vraiment genre, ça m'a choqué, en fait, au début. Et après j'ai juste compris, heu, les personnes, quoi. <chuckles>
<laughs> Ouais, ouais. Ah ouais. D'accord. Ouais, ça ai c'est super et heu et alors, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères le tu as de l'expérience dans le dans le public et est-ce que tu as de l'expérience donc dans le privé? Tu as dit que, oui, tu es arrivé du du privé au départ, heu, qu'est-ce que tu préfères comme ambiance de de travail? Qu'est-ce qui est le plus, heu, simple, heu, au niveau, heu, collaboration selon toi?
Oui. Alors, heu, au n déjà au niveau rémunération, le privé est beaucoup mieux parce qu'on a beaucoup plus d'avantages et cetera que le public.
Ah ouais? Mais il y a il y a moins de sécurité.
Heu, ça, je sais pas.
Il y a moins de sécurité de l'emploi. Ah, tu penses pas?
Parce que j'étais pas fonctionnaire à l'époque, enfin, du coup en tant qu'alternant, j'étais pas fonctionnaire et même si je j'avais continué dans cette boîte-là, j'aurais pas été fonctionnaire. Heu et c'est vrai que, là où j'étais, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de turnover de de CV, donc je pense que non, il y avait quand même plus de sécurité dans le privé.
Mouais? D'accord. Pourquoi c'est c'est c'est de la c'est c'est du c'est du, heu, c'est employé, heu, sous-traité, en fait? C'est pour ça que tu dis ça?
Heu, non pas du tout, c'est enfin du coup, c'était des formateurs et cetera. Sauf que, bah, parfois on n'avait pas d'actions, heu, qui duraient plus de peut-être 3 mois, donc il fallait un CV de 3 mois, pas plus. Voilà, c'est ça.
Ah d'accord, c'est une sorte de CDD? Ouais, d'accord, ce sont des CDD. Ah ouais, c'est sûr et et au le privé est plus sûr? Ouais. Mais même si tu rentres, heu et que tu as commencé à avoir un statut, heu, permanent, heu, du coup, heu, dans dans du public?
Donc pour moi, le privé est plus sûr. <chuckles>